É, e por que você só usava preto? Era uma questão de esconder o seu corpo, de querer se esconder, de não chamar atenção, como que era?
Exatamente. Eu demorei pra entender isso, eu consegui me convencer de que era porque eu gostava de roupa preta e ponto. Até porque antes de de eu engordar eu gostava sim de ter uma peça preta ou outra. Ma Isso, como uma coringa. Só que depois esse coringa virou uma capa de invisibilidade assim, porque eu não me Uhum. Sim.
Hum. Uhum. Aham. Como coringa. Aham. <chuckles> Boa, boa, gostei. Uhum. Virou seu uniforme versus desculpa, virou uniforme barra capa de invisibilidade, como você comentou.
Sim, porque realmente uma roupa preta, ela, eh, não chama atenção, né?
Não tem como errar, né?
Uhum. Eu estava estudando um pouco sobre a psicologia das cores.
Hum.
E eu percebi que realmente o preto, ela é uma é uma cor que inibe no sentido de que, hã, tem um estilista japonês que eu nunca lembro o nome e ele disse que o a roupa preta significa, eh, eu não você não mexe comigo, eu não mexo com você.
Hum, uau! Eu nunca tinha ouvido essa essa interpretação. Mas e aí e hoje como que é o o espectro de cores do seu guarda-roupa?
É, e Então, eu vou na minha paleta, né, não sei se você tem essa informação, de que cada pessoa tem uma paleta baseado no tom da pele, do cabelo, etcétera.
mm-mm Hum, você fez uma Como que eu posso dizer? Uma como que é aquele procedimento que você faz pra descobrir qual é a sua cor?
Hum, eu não lembro o nome, <chuckles> mas é ele Sim, sim. Daí eu descobri que eu sou, hã, inverno profundo.
Mas eu eu sei do que você tá falando. Uhum. E aí, você fez. Uhum. Aham.
Pra minha sorte todas as cores que eu gosto estão lá.
Boa.
E aí, geralmente quando eu vou comprar roupa, eu tenho salvo a imagem no meu celular.